はい、もちろんです。じゃあ、ちょっと詳しいことをお聞かせいただいてもよろしいですか？
あ、そうですね。うーん、なんか例えば、私は結構、なんだろう、ちょっとキラキラ OL みたいな、なんかこう、ゆるふわ OL みたいな感じに憧れてたり、なんかいいなって思うにもかかわらず、まあ、自分のやってることが、なんかこう、まあ、どっちかってこう、ズボラになっちゃったりとか、まあ、仕事もなんかこう、うーん、なんか、ま、ゆるふわぐらいの仕事でいいのに、ちょっと頑張りすぎちゃったりとか。
はい。 はい。 はい。 うんうんうんうん。 はい。 はい。 うんうんうんうん。 うーん。あのはい。うん。仕事のゆるふわと頑張りすぎてちょっとイメージがわかないんですが、具体的にだとどういう違いになってるんすかね？はい。はい。
うん、なんかこう合ってないんですよね。うん。 うん。 あ、そうですね。なんか私もね、具体的にはよくわからないんですけど、あの、インスタとかで見る、なんかゆるふわしてる感じ？ま、ちょっとインスタなどでね、演出かもしれないんですけど、まあ、イメージとしては、うーん、なんかこう、仕事は割と気楽なものっていうか、精神的な負担とか肉体的な負担が軽い仕事をして、で、まあ、どっちかっていうと、なんかノートパソコンとかで済むような感じで
はい。 うんうん。 はい。 はい。 うん、うーん。 うんうんうんうん。 はい。 ああ、なるほど、など。はい。デスクウォーク中心でちょっとなんか、空気感良さそうなオフィスで、なんか笑いながら、なんか隣の人と向き合って、たまに雑談してみたいなそんな感じですかね。うんうん。
そう。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
はい。 はい。 うん。 うんうんうんうん。 はい。 うんうんうん。 はい。 うんうんうん。 はい。 ああ、取られちゃいってましたよね、最近ね。うーん。
そうなんですよね。
なので、じゃい、そういうのないので、で、ご自身のしご今されてる仕事は結構ハードワークなんすか？
うん。